ใช่ ๆ ประมาณนั้น แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งประมาณว่า มีคน สอง คนเนี่ยเขาเป็นแฟนกันเนาะ ผู้หญิงกับผู้ชายเป็นแฟนกัน แล้วคราวนี้เวลาเขามีปัญหา เวลาเขาเลิก อะไรอย่างเงี้ย อา เขาก็ เขาก็เหมือนแบบ เขาก็เหมือนแบบพาคนอื่น แบบว่าดึง ดึงคนอื่นไปด้วย อะไรอย่างเงี้ย แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนแบบ เอาคนอื่นไปเกี่ยวด้วยอะ เออ แบบ เวลาแบบมีปัญหากัน อะไรอย่างเงี้ย เออ ใช่ แล้วเสร็จแล้ว มันมีอยู่วันหนึ่งเขาก็เหมือนแบบเริ่ม เริ่มแซวกัน เริ่มแซวกัน เหมือนประมาณว่า เนี่ยถ้าเผื่อจะต้องเทรน อะไรอย่างเงี้ย จะต้องไปเทรนส่วนตัวในห้อง เราก็ เราก็เป็นคนที่แบบ อา พูด พูดออกมา ไม่รู้ว่าเป็นคนพูดตรง หรือว่าพูดไม่คิด ณ ณ เวลานั้น ก็พูดออกมาบอกว่า "แหม ทีเวลาเทรนน่ะ เทรนกัน 2 คน แต่พอเวลามีเรื่องอะ 3 4 คนทุกทีเลย" เออ เขาก็เหมือน แบบว่า "เดี๋ยว เดี๋ยวก่อน หยุด หยุดพูด ๆ อะไรอย่างเงี้ย ทำไมต้องเอาเรื่องจริงมาพูดเล่น" อะไร อย่างเงี้ย เออ <chuckles> ใช่
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อะฮะ โอเค อืม อา ค่ะ ๆ ค่ะ โอ้โฮ อะฮะ อ๋อ แล้ว แล้ว แล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นเป็นไงไหมคะ?
ก็คือเราเป็นคนที่เป็น พูด พูดตรง แต่ไม่แรงอะ ทุกคนก็เลยแบบออกแนวขำ ใช่ ๆ แต่คือมันเป็นเรื่องจริงที่แบบว่าเตือนกัน อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็คือออกแนวแบบขำ ๆ อะไรอย่างงี้
เหมือนแซว ๆ เล่น เหมือนแซว ๆ เล่น อืม อ๋อ อ๋อ คือ คือในใจเราก็อยากจะเตือนเขา แต่เราก็แบบว่าพยายามให้มันแซว อย่างงี้ด้วยไหมคะ? เจตนาส่วนตัว
ใช่ อา อาจจะประมาณนั้น อา เจตนาส่วนตัวก็คือเหมือนแบบประมาณว่า ก็อยากจะบอกตรง ๆ ว่า ตอนที่แบบ เออ เนาะ ตอนที่แบบว่าแบบจู๋จี๋กัน ก็คือจู๋จี๋กัน 2 คน แต่พอเวลามีปัญหา ทะเลาะกันขึ้นมา เพื่อนก็ต้องคอยมาช่วย มาอะ ไร อย่างนี้ทุกที เออ
ใช่ มีปัญหากัน มาหาเรา คนนู้นคนนี้ก็ต้องเข้าไปเกี่ยวด้วยตลอดเลย

พอดีอยากจะให้แชร์หน่อยอะค่ะว่าเวลาที่คุณคุยกับคนอื่น อย่างเงี้ยอะค่ะ คุณเลือกที่จะชอบพูดแบบตรง ๆ หรือว่าเลือกที่จะพูดแบบอ้อม ๆ มากกว่ากันอะคะ?
อืม ถ้าถามเรื่องความชอบนะคะ เอาจริง ๆ แล้วอะเป็นคนที่ชอบพูดตรง ๆ มากกว่า แต่เป็นตรง คนที่พูดตรงแต่ไม่แรงนะ อันนี้คือเอาจริง ๆ แล้วเป็นคนที่คอยสังเกตตัวเองมาตั้งแต่แบบว่าเด็ก ๆ เลย เอ่อ คือเด็ก เด็กในความหมายนี้ก็คืออาจจะเป็นแบบว่าเด็กที่แบบ เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอะ ช่วงแบบมหาวิ เออ ไม่ใช่มหาลัย ก่อนมหาลัยคือ ม.ปลายเนาะ เราเรียน ม.ปลาย ใช่ อ่า จะสังเกตตัวเองตั้งแต่ตอนนั้น เพราะว่าเริ่มโตแล้ว เวลาแบบจะใช้คำพูด หรือจะใช้อะไรอย่างเงี้ย มันจะต้องแบบระวังนิดหนึ่ง อะฮะ ก็จะ คือ
ค่ะ ๆ อืม อา ค่ะ อืม ค่ะ ก็มัธยม อา มอ ม.ปลาย ค่ะ ค่ะ อา อา ก็คือเหมือนแอบถนอมน้ำใจนิดหนึ่ง อย่างงั้นใช่ไหมคะ?
แอบถนอมน้ำใจไหม เอาจริง ๆ อาจจะเป็นคนที่แบบว่า อืม จะเรียกว่าซื่อก็ไม่ซื่อนะ เออ ไม่ ไม่รู้เหมือนกัน อา อย่างแบบว่า เขาเรียกว่า อย่างเวลาแบบ เออ เพื่อนทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เราเป็นคนที่แบบว่าถ้าเผื่อจะชอบ เขาเรียกว่าอะไรอะ อยากจะให้เขาทำกับเรายังไง เราก็จะเหมือนแบบทำให้เขาแบบนั้น เออ ก็อย่างสมมุติแบบเพื่อนแบบไปซุบซิบกัน หรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็จะบอกว่า "ทำไมมีอะไรแบบไม่ ไม่คุยกับเราล่ะ" อะไรอย่างเงี้ย เออ ใช่ "ทำไมมีอะไร" อืม
อา ค่ะ ค่ะ ๆ ๆ อ๋อ อ๋อ ก็คือ ก็คือเป็นคนที่แบบว่าตรง ๆ ก็มีอะไรก็พูดกันตรงนี้เลยก็ได้ไม่ต้องไปพูดลับหลังหรอก อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ ประมาณนั้น แล้วเพื่อนก็จะแบบว่ากลัวว่าแบบจะเสียใจ ก็เลยแบบไป ไปปรึกษากันก่อน แล้วค่อยแบบมาบอกเรา อะไรอย่างเงี้ย เออ เรา
อืม อ๋อ อ๋อ ก็เพื่อน เพื่อน เพื่อนเป็น ออกแนวอ้อม ๆ
ใช่ ๆ ประมาณนั้น อืม ใช่ แต่เราอะก็จะเหมือน อือ
อา โอเค ค่ะ แล้ว แล้ว ค่ะ ค่ะ อา แชร์ต่อได้เลยค่ะ
แต่เราก็จะเหมือนแบบว่า อา เราเหมือนแบบว่า เราก็ชอบที่จะพูดตรง ๆ กับคนอื่น แล้วก็ชอบให้คนอื่นอะพูด พูดตรง ๆ กับเราด้วย จะเป็นอารมณ์แบบประมาณนั้น อันเนี้ย แต่จำได้เหตุการณ์หนึ่งที่รู้สึกว่า รู้สึกดีกับการ กับคำพูดนี้เลยนะคือ แม่ แม่พี่เขยอะค่ะมาจากต่างประเทศ แล้วเสร็จแล้วอะ เราก็ คือเขา เรารู้ว่าเขาชอบกินไวน์เนาะ เราก็ไปซื้อไวน์มาขวดหนึ่ง ด้วยความที่เราเป็นคนกินไวน์ไม่เป็น ศึกษาไวน์ไม่เป็น เราก็เลือกขวดที่แบบว่ามันมีมูลค่านิดหนึ่งอะ เออ เราเห็นว่าเวลาแบบใครเขาไปไหน อย่างเงี้ย เห็นแบบเอาขวดเนี้ยไปให้ผู้ใหญ่ ไปอะไรอย่างเงี้ย อ่า มันก็มีมูลค่านิดหนึ่ง ก็ ป ก็หลายพันน่ะค่ะ อืม
อือ ค่ะ ๆ อ๋อ ค่ะ เล่าเลยค่ะ ค่ะ โอ้ ค่ะ อือ ค่ะ อา อา กัน ก็ ก็ประมาณตอนนั้น ตอนนั้นคุณก็คิดว่าแพงก็ต้องอร่อยแน่นอน